あの、ちょっと、あの、愚痴じゃないんですけど、聞いていただきたいんですが、もしなんかあのアドバイスがあればでいいんですが、あの、あったらアドバイスください。
はい。 あ、はい、わかりました。じゃあぜひお話しください。
はい。はい。あの、家族の、こう都合でというか、何か視線が気になって、運動を優先できない時があるんですけれども。
はい。 はい、え、視線が気になって？あの。運動はそもそもなんかこう、習慣的にやられてらっしゃるんですね。
はい。 そうですね。 はい。あの
うん、そうなんですね。素晴らしいですね。
はい、さんすルーティンというか、朝、犬がいるので、犬の散歩に行って、で、その帰ってきたと同時にあの、ちょっと仕事前に、しあの、こうダンベル運動をしようと思って、こうダンベル運動を始めたんですね。
はい。 はい。 はい。 はい。あ、いいですね。その、じゃあ毎朝あの、犬の散歩に出かけて、え、そそこ、こう外を歩いてきて、帰ってきてからダンベルで運動する。なるほど、なんかこう、非常にこう、なんていうか、健康的な良い習慣だと思いますが、で？
はい。はい。 はい。 そうですね。 あ、はい、ちょっと運動不足だったので、ま、ちょっとこ今年から今年の5月から始めたんですけれども
はい。 ああ、そうなんですね。
はい。で、それで、ね、ちょっとどうせ歩いてま、ちょっと体も温まっているところに少しこう筋力トレーニングをした方が、より効果的かなと思って、ダンベル運動を始めるようにしたんですよ。
はい。 はい。 はい。で、そうなるとええと、家族の方の視線がというお話があったんですけども、運動してる時にご家族の方はどういった形なんですか？
はい。 はい、あの そう、あの朝早くにこう出て、なるべくあの、朝、こうみんなが起きてない時間にそのダンベル運動までこう終わらせて、で、家族が起きてきたじ時にはまあその、通常の朝の支度して、仕事してっていう風に、こう、ルーティンをこう作っていたんですけれども
はい。 うん。 あ、はい。ええええ。
たまに、あの主人が早く起きてしまって、犬の散歩から帰った時に、もう起きてたりすると、いつもは主人の方がちょっと仕事が始まるのが遅いので、寝てる時間なんですけれども、した起きてきて
はい。 はい。 るほど。 はい。 うん。なるほど、はい。<laughs> なるほど。
なんかこの、ダンベルの持ち方をはい、指導したりとか、あ、ちょっとそれだと腰を痛めたりするからとか、ちょっとこう口を挟んでくるんですよね。
あ。 ん、なるほど。 なるほど、そうすると、ええとご主人はそのなんていうか筋トレとかも、あのなんていうかこういろいろ、ノウハウがお持ちの方なんですね。
そうですね、本人も筋トレをしてるので、ただ、あの私が
ああ、なんか。 あ、はい。
やってる頻度よりも全然こうだだらけてたりとか、やる時はやるけど続けてなくて、で、私にはなんか口出ししてくるので、言ってほしくないなってわこう本心では思ってるんですよ。
はい。 はい。 なるほど。<laughs> ああ、なるほど、それはわかりますね。やりづらいっていうのもありますし、なんか言われたくないっていう両方ですよね。
はい。 はい。 はい。で、仕事、まあお互いにして、じゃあ今度、夜の時間にやろうかなと思うと、夜の時間もやっぱり主人が帰ってくるので、ぱりいる時間になってしまうんですよね。そうするとまたなんか「もう何も言わないで」って言っても、こうチラチラ見ながら通りすがすぎたりとかすると、もうなんかその視点視線がちょっと気になって、ま、何も言ってないんですけど、あ、またなんか指摘しようとしてるって思いながら、こう、せっかく、ああ今日もやろうと思ったのに、もうちょっと、今主人が起きてる時間にかかもうかかっちゃったから、今日はやるのやめようみたいな感じで。まあ、それを気にしないで続ければいいんですけど、何かその家族のその時間に振り回されて、自分の運動をこう、うまくこう組み込めない時があって、なんか、モヤモヤしてしまうんでしょうね。
うーん。 はい。 はい。 うーん。ううん。 はい。 はい。 はい。 はい。 こんな うん。 はい。 うーん。う。 はい。うん、うん。ほど。ああ、それはモヤモヤしますね、確かにそのなんか言いたそうな感じっていうのは伝わってしまいますよね。ああそうですか。うん。えと今ははい、どうぞ。どうぞ。
はい。 <laughs> はい。<chuckles> そうなんですよ。え、はい、もちろん私はい。あ、私の方が筋トレ歴が短いので、まあ、経験が浅い分、間違ったフォームでやってしまってるんだろうなとは思うんですけど
はい。 うーん。はい。
ただ YouTube とかを見ながら、その YouTube のこのエクササイズの人のこうアドバイスに従って私はやってるので
うん。 はい。 ええ。 はい。 うん。そうですね。うんうん。
もうそれでこう、やらせてって思ってるんですよね。
はい。うーん、確かにその、男性で、あの筋トレとかにこうの経験があって、結構自信がある人ってそのなんていうんですかね、こう、効率良いとかこう、きどうやったらこの筋肉に効かせられるかみたいなのをこう言いがちな感じがしますね。
はい。 あ、はい、なんかこう知識だけがあるっていうか
そうですか。うーん。 そうですね。で、ええ、やってないのにやってないくせに何で言うのっていう、ちょっとそういう気持ちも出ちゃいますよね。
そうなんですよね。で、まあ、それははっきりとは言ってるんですね。あの「もう口出ししないで」って、私のこのやる気をそぐ風なことをすると、せっかくこの、私は散歩に行って、じゃあ、ちょっとそんなに1時間とかやるわけではないので、1日30分から、まあ、40分ぐらいのそのダンベル運動をして、こう、いい汗をかいて仕事をスタートさせようっていう風に思って、こう上手くルーティンができてったなと思った時に、その、相手のなんかこの都合で、こう、あ、今日やりたかったのに、できなかったなっていう風になってしまうのが、こう邪魔されたなっていう気持ちになってしまってはい。
うんうんうん。 うんうん。 はい。 はい。うーん。 うん。 はい。ううん。はい。あ、はい。 う、ううんうん、はい。 はい。 うんうん、うん。 はい。 うう、うーん。 なるほど、それが朝だと余計にちょっと嫌ですね。
そうなんですよ。
なうーん、朝は、ちなみにあの、先ほど朝早くあのご家族が起きていらっしゃる前に、あの、運動するっておっしゃってたんです、何時ぐらいにあの散歩に行かれるんですか？
はい。 あ、はい、あの犬がこう暑くならないような時間帯がいいなと思ってるので、ま、夏とかは特になんですけど、冬は、ま、全然大丈夫なんですけど、なるべくもうこのあの、日が出たと、ど時にっていう感じなので、あの、季節によってまあ、ちょっと時間を変えて、日の出が早ければまあ、ちょっと早めに。ええ、日の出がちょっと遅い今とか冬なので、日の出が遅くなっちゃってるので、余計にその主人が起きる時間にこう、かかってしまうことが多いんですよね。はい。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
うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 ええ。 ん、なるほど。ああ、そんな感じなんですね。そうするとうん、そうすまあそん、7時前ぐらいには家に戻ってらっしゃる、かな。ぐらいですかね。
あ、そうですね。今だと、ま、でも7時でもちょっと暗い時もあったりするるので、あの、その、7時かしちじはんぐらいには戻ってきてますね、はい。
うんうんうん。こ ええええ。 うーん、なるほど。そのそうですね、その、まあ その、もうすでにその、口出ししないでっていう風に、ぐ相談されてるということなので、で、それがもし対策んなってないとしたら、もう時間をずらすかと思うんですけど、でも、真っ暗な時間に帰ってきて、さん真っ暗な時間に散歩してっていうのも、なんかちょっとワンちゃんも楽しくないのかもしれないですし。なんか、ぱ、すこれから冬だと、真っ暗な時間だと、なんかかなり気温的にはちょっと辛いのかなというのもあったりするんですけど、もし、あうんうん、そうですね、そうですよね。なんかあったかいシーズンだったら、そのダンベル、その重くないんだったらその、ん、持って行っちゃうっていうのはどうですか？
<chuckles> そうですね。うん。 そうなんですよ。 なのでまあ。 ああ、ま、歩きながらも、あ、むま、持ちながら歩くってことですね。
うーん、とか、まあ、その、なんだろう、帰ってきて一回外に出られるようなところに、こう一回一旦置いておいてとか。
うんうん。 ああ、そそれはいいかもしれないですね。うんうんうん。
部屋にワンちゃんだけ入れてはい。
そうですね。
みたいな感じだと なんか、こっそり、外でやってしまうという。
ああ、今ちょま、ほんとにリビングで、こう、やってるので、もうまさしくほんとにこう、みんなが通るところでやっているので、だから余計に視線が気になるんで、そうですね、場所を変えるっていうことを考えてなかったので、こっそり、あん、ま、ちゃんそう言っても別にそんなにね、大きい家がないから場所があるわけではないんですけど。
ううん、ん。 <chuckles> うーん。 うーん。 <chuckles> うーん、なんか、そうですね。
ちょっと、こう 公園というか、ちょっと、広場みたいなところに、近くのところにあるので、ま、そこにこっそり行って、なんか、携帯で、や あんまり人通りがない時だったら、こう、YouTube 流しながらできるかな。うん、うん。
はい。 あ、あ、あ、はい。 うん。あ。 <laughs> うーん。そうですね。まあ、みたいな、なんか、散歩の延長線上でも、その軽く運動してしまうみたいなのも、1つかなと思ったりしましたね。
うーん。 そうですね。もうちょっとそれに、あの、その、YouTuber の人運動している YouTuber の人と、ダンベルにこだわってたので、もうこの旦那さんのせいでできないみたいな、こう、言い訳にしてしまってたんですけど、ま、ちょっと、そういう時は、「じゃじゃあ今日はダンベル運動じゃなくて、ストレッチに変えよう」みたいな感じで、違う運動を入れればいいのかもしれないですね。
うん、ん、ん。 はい。 はい、 ん、はい。 うん、うん。 ああ、そうですね。または、その、ん日中の、おあの、お時間というのは、その、お二人とも、何て言うんですか、こう、自宅でリモートワークとかだったりするんですか？
うーん。 あ、えっと、私はリモートワークなんですけど、主人は、あの、外に出て仕事しているので、あの、確かに。お昼休みにちゃちゃっとやれば、私は運動はできるんですけど、なんか、その、仕事中に心の余裕があまりなくて、そこに運動を取り入れようって、今まで思ったことがなかったですね。
あ、はい。 はい。 う、うん。 多分。 はい。 は、あ、なるほど。 はい。うーん。 なるほど。そうですね、確かにその、うーん、その性格的になんかこう、リフレッシュで、あの、やまあ、あとは仕事の内容とかにもよるんですかね。その、いっかいこう完全にお昼があの、仕事を切り離せる、しお仕事だったりすればできそうですけど、なんかこう、なかなか頭が切り替わらないとかいう方だと、なんかお昼休みやるのはつらいかな。
うん。 はい。 うんうんうん。 そうですね。はあ、あ、うんうーん。仕事的にはちょっと、ま、もちろん、いちじかん取れる時もあれば、まあ、ちょっと、その、お客さんからの、なんか、問い合わせとかがあると、まあ、あの、途中で戻らないといけないっていうタイミングもあるので、なかなかゆっくりし休憩をるっていうのは、日中は難しいですかね。うーん。ただ、さっきおっしゃっていただいた、うん、途中散歩の途中でやるっていうエクササイズが、なんか、一番手軽に取り入れられそうだな、っていうふうに思いました。
うーん。 はい。 うん、うん。ん。 うん。 うんうん、ん。 うん、うーん。 なるほど、そうなんですね。うん。習慣そのものは、うん、うん、はい。 うん、うん、ん。 そうですね、なんか、それだと、まあ、その、まあ、周囲の、あの、なんか、目立つところだとやりにくいかもしれませんけど、その、環境を許すのであれば、まあ、あんまりふ負荷の高い運動はできないかもしれませんけど、なんか、うん、あの、ご主人に、その、何でしょう、「それ違うよ」って言われながらやるよりは、ストレスが少ないかなと思ったりしましたね。
うん。 はい。 <laughs> そうですね。はい。なんか、その、固定した、なんか、考えじゃなくて、なんか、こう、フレキシブルに、そういうふうに、ちょっと、「今日は違う運動しよう」っていう感じで、あの、その都度変えていこうと、ちょっと、改めて思いました。今日はほんとに気づかせていただいてありがとうございました。
いえ、とんでもないです。こちらこそ、ありがとうございました。